हाँ, मेरे साथ मतलब मेरे मैंने काफ़ी बिज़नेसेज़ खोले, लेकिन 2 ही बिज़नेस मेरे ऐसे रहे, जो दोनों ही फ़ोटोग्राफ़ी के थे। तो एक तो मैंने आपको अभी हाल ही में बताया कि वो किस तरीके से करता था, और वैसे ही दूसरे में जब वो मैंने सबसे पहला बिज़नेस खोला था, वो भी मेरा फ़ोटोग्राफ़ी का ही फ़ोटोग्राफ़ी था। तो उसमें भी मेरे जो बिज़नेस पार्टनर थे, उन्होंने भी कहीं न कहीं अपने फ़ायदे के लिए अ, ऐसा कुछ किया कि अ, हमारे जो करंट अकाउंट था, उससे पैसे निकाल लिए थे, करीब-करीब 30-40 के आसपास, लमसम-लमसम। तो वो मुझे काफ़ी दिनों बाद पता चला कि उन्होंने ऐसा किया, और उसमें उनका फ़ायदा क्या था कि उन्होंने कहीं पर किसी के साथ लड़ाई कर ली थी, तो उसको उसके उनके ऊपर कोर्ट केस हो गया था, और ये सब कुछ उन्होंने मुझसे छुपाया। उनको लगा कि मैं बता दूँगा, तो वो वो बिज़नेस ये तोड़ देगा, ये चला जाएगा। तो वो उनके पास उतना भी पैसा नहीं था कि वो वकील को दे पाएँ। तो इसलिए उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए कि वकील को पैसा दे दें, तो इस वज़ह से उन्होंने ऐसा धोखाधड़ी की। तो मेरा अनुभव तो मतलब बुरा ही रहा है इस मामले में, सच बताऊँ तो, जिस तरी <chuckles>
हाँ। अच्छा। अच्छा। हाँ, हाँ। जी, जी। हाँ। जी, जी। हाँ। हाँ, हाँ। हाँ। जी, जी। अच्छा। अच्छा। हाँ, हाँ। हाँ। अच्छा। हाँ, हाँ। अच्छा। हाँ, हाँ। अच्छा। हाँ, हाँ। अच्छा। हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा। <chuckles> अ, बिल्कुल, हाँ, हाँ। <chuckles> मैं तो आपको ये राय देना चाहूँगा कि जो भी आपके जो बिज़नेस पार्टनर हैं या ऐसा ही कुछ हैं अ, बिल्कुल, इन चीज़ों इन लोगों पे भरोसा ना करें और अपना जो बिज़नेस है, आप खुद ही सँभाला करें। जी। हाँ, हाँ।
हाँ, हाँ, हाँ। उम, हुँ, हुँ, हुँ। <chuckles> फिलहाल तो मैं खुद ही सँभालता हूँ, क्योंकि अब उतना भरोसा नहीं रहा, क्योंकि करते-करते, करते-करते, सीख जाता है इंसान। क्योंकि मैं जो आपको बातें बता रहा हूँ, ये आज से 6 साल, 5 साल पहले की हैं, तो तब से तो बहुत ज़्यादा मतलब सीख गया हूँ, ये देखते-देखते लोगों को। अब नज़र से बता देता हूँ कि वो क्या सोच रहा है। <laughs>
अच्छा। हाँ, बिल्कुल, हाँ। जी, बिल्कुल, हाँ। हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा। जी। जी बिल्कुल, हाँ। हाँ, <chuckles> अच्छा, हाँ तो यही अब मैं व कहना चाह रहा था ना कि क्या बोलते हैं, बॉडी लैंग्वेज और अ, खुद परख के लोगों को देखिए और पता चल जाएगा। मतलब एक समय के बाद हमको कहीं न कहीं आ ही जाता है ना लोगों को परखना, और इतने साल से आप जब इस इंडस्ट्री में हैं, तो कहीं न कहीं लग ही जाता है कि ये लोग ऐसा करेंगे या ऐसा करेंगे, जी। और फि फिलहाल, मुझे आपसे बात करके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और काफ़ी आपके अनुभवों के बारे में जानकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अ, जी, धन्यवाद।
बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। वो तो है वो तो है, वो तो सही बात कही। जी, जी, जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा, जो भी आपने बताया, वो बॉडी लैंग्वेज वाली बात मैं हमेशा याद रखूँगा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। बिर फिर कभी बात-चीत हो
जी, बिल्कुल। हाँ। जी, बिल्कुल। धन्यवाद।